Volevo proprio chiederti di musica, specialmente qual è il tuo genere musicale preferito?
Mh-mh. Eh, allora, la la storia è lunga, il percorso, <chuckles> perché, ehm, c'è stata c'è stato un cambiamento nel corso della mia vita, ehm, per quanto riguarda i generi musicali. Allora, da bambino, uhm, sembra quasi un racconto fiabesco, da bambino, ehm, tendenzialmente ascoltavo, ehm, musica non troppo complessa perché ovviamente, ehm, hai una mente, diciamo, non troppo complessa, uhm,
<tsk> Vai. Sì. Sì. Mh-mh. Definisci complessa, definisci complessa.
Okay, complessa nel senso che, ehm, magari non, mhmm, riesci a dare cer un certo peso alle parole, non hai vissuto la realtà, uhm, in tutte le sue sfaccettature, quindi, ehm, m magari può essere complicato ascoltare anche determinate canzoni, okay, quindi, ehm, magari, mhmm, tendi ad ascoltare, ehm, non so, tormentoni estivi oppure magari Esatto, musica commerciale
Okay. Okay. Okay. D'accordo, d'accordo. Musica commerciale, diciamo. Per persone persone che ascoltano la musica giusto per avere un "background", tra virgolette, corretto?
Esatto, esattamente, esattamente questo. Quindi inizialmente era quello, uhm, però non ti nascondo che anche da piccolo, avendo i genitori che, ehm, sono appassionati di di musica, <sucks teeth> ehm, in particolare di cantautori italiani e i ehm, andando ancora più nel particolare, di Pino Daniele, che è un cantante, ehm, abbastanza famoso in Italia, ehm, ho iniziato ad ascoltare Pino Daniele. Però tra me e me dicevo: "Ma guarda perché devi andare da un adulto oppure da un compagnetto e dirgli: "Ah, sai, io ascolto Pino Daniele". Cioè, non mi sentivo all'altezza, <chuckles> è una cosa che sembra assurda perché dicevo tra me e me: "È impossibile che tu da così piccolo possa possa dire ai tuoi genitori o ai tuoi parenti: "Ascolto Pino Daniele", perché non mi sentivo ancora all'altezza e in grado. E quindi poi pian piano c'è stato uno sviluppo musicale.
Okay, perfetto, perfetto. Mhmm. D'accordo. D'accordo. D'accordo. Eh Okay, okay. Conosci. Okay. Mh. D'accordo, <sucks teeth> e quindi adesso qual è il tuo genere preferito, adesso? Perché adesso, stiamo parlando di Pino Daniele e prima stavamo parlando di musica un po' più commerciale, quindi hai un genere, non so, tipo rock, punk, uhm, cantastorie, uhm, su instrumental, via dicendo. <sucks teeth>
Mh-mh. No, allora